Eh insomma, capisco la stua la tua situazione, però, come tu hai già menzionato prima, il telefono lo usavi anche, uhm, durante l'adolescenza, o sbaglio? Ehm, magari sarà che, ehm, sono cambiate diciamo sono cambiati i tuoi orari? Almeno, ehm, spesso succede anche, magari, per le persone che, ehm, prima dormivano un pochino più presto, ehm, e poi appunto per via di impegni, cambio di stile di vita, si ritrovano a dormire un pochino più tardi, magari può essere questo.
Mh-mh. Mh-mh-mh. Sì, la mhmm, sì, onestamente sì. Mh-mh.